Cricket, oh, 'yon yata.
Ah, crickets, parang gano'n parang mas malapit siya sa crickets pero kasi ang tinitirahan niya is, ah, mud, oo, sa may ano, sa may putik, putikan. Fina-fry siya. So, kung titignan mo talaga siya very gruesome 'no, nakakatakot yung itsura niya. Pero alam mo, masarap siya kasi pag pinisit mo yung tiyan niya may lalabas na parang puti, nakakadiri talaga siyang tignan. <chuckles> 'No, 'no ba? Pero alam mo akala ko hindi ko siya
Oo. Oo. Palay, oo. So, paano siya kainin. Oo nga, eh, para di ko kaya i-take. <chuckles> Oo, oo. Hmm, hmm, hmm, hmm, <chuckles> hmm, na na-imagine ko, eh, parang 'pag kinagat mo siya sa tiyan tapos parang may sisirit alam mo 'yon?
Oo, sirit talaga. Yun yung malinamnam, ah, 'yon yung magic doon sa ano na yun. Alam mo anong ang lasa niya malinamnam na para siyang alam mo yung basa sa yung Penoy basa? Yung yung, gano'n, oo gano'n yung texture niya, ganu nagustuhan ko naman siya.
Oo. Oo. Ah, manamisnamis. Mm, mm, mm, yung nilalagay ng suka at asin. Mm, mm, mm, mukha nga. <chuckles> Kas
Oo. <chuckles> Actually favorite ko siya kasi kapag ka gano'n na anihan, so nagsisilabasan 'yang mga yan anihan ng palay.
Oo. Ano, yung binebenta ba 'yan o talaga kinukuha lang siya, peste ba siya?
Kinukuha siya and then, oo at some point ano siya peste siya ng palay. So, kinukuha talaga siya, oo, eh, alam mo naman tayong mga Pilipino explorer, so may sumubok na.
Ah, okey. Oo, tapos. Hmm. So, anong sahog nun, parang ipiprito mo lang tapos magiging crispy tapos wala na 'yon lang 'yon.
Eh, ah, yes wala na asinan mo lang, malinamnam kasi siya na manamisnamis. Pero scary talaga siya kung titignan mo, oo, scary siya, mm. So, ikaw hin hindi ka explorer sa pagkain, hindi ka gano'n katapang. <chuckles>
Ah, totoo ba? Oo nga, eh, medyo pag-i pag ini-imagine ko nga, eh. Hindi, ah, ah, actually, hindi hindi talaga, eh, pero may ano yung, parang sa part ng ta ng dad ng papa ko sa Tambis kasi sila Bisaya Bisaya part. So, parang, oo tapos parang, ah, meron do'n 'yong parang alam mo 'yong, ah, ano ba tawag tami tali tamilok ba 'yon?
Mm. Mm, mm, mm, hmm, Bisaya. Tamilok? Oo, oo napapanood ko 'yon kay Kara David. <chuckles>
Oo, di ba? Ah, eh, nilalagayan lang nilalagay lang ng ano ng suka ng suka nila tapos kakain 'yon me medyo malinamnam talaga siya kapag, ah, fresh from ano, yung alam from the sea di ba parang
Suka, oo nga, oo. Mm. Actually 'yon yung gusto kong tikman, 'pag napadpad ako diyan sa ano, kasi 'di ba parang sa Visayas region din, ang dami niyo ding ano, exotic food.
Oo. Oo. Oo.

Hmm. Ito, kakatapos lang din maghapunan. Eh, maaga kaming naghapunan ngayon, eh. Eh, eto nga, tutal, ah, pinag-uusapan na natin o nabanggit ko na nga itong, ah, pagkain. Eh, may mga pagkain ba na ikaw mismo iniiwasan dahil, ah, takot ka na baka may makuha kang sakit? Eh, ano-ano bang mga pagkain ang iniiwasan mo at, ah, bakit mo siya iniiwasan?
Ay. Mm. Mm. Mm. Ano actually, mahilig ako sa street foods. Oo, mahilig ako sa street foods. Oo, 'di ba, mahilig ako sa street foods kaso nga lang, ito kasi here's the catch, may amoebiasis ako. <laughs> Oo. may amoebiasis ako. So, kahit alam mo yun, alam iwas na iwas ako sa street mm, kahit konti lang siya, basta contaminated, oo. Ang hilig-hilig ko, malakas akong kumain sa street food sa totoo lang. Kahit ano kakainin ko, fishball, kwek kwek, ano pa ba, tusok-tu dos, tres, yung mga 'yan, isaw.
Oo, oo. oo, tama. Kahit sino naman, eh, sa'tin, eh, 'di ba? Mm. mm. Ay! totoo? Oo. Kahit konti lang. Na-triggered, oo. Oo, oo, oo. Oo. Dos, tres. Oo, true. Sarap 'no.
At friend, ang problema, kung bakit medyo iniiwasan ko siya, kahit sobrang takaw ko, minsan kasi inaani ko yung katakawan ko, <chuckles> nagkakapurupot ako, oo, totoo, ng parang tapos
Oo, oo. Mm. Mm, hmm. Oo, oo. Ano pa naman, 'di ba? Pagka may sabi nila kapag ka once na nagkaro'n ka na ng amoeb kasi ako totoo nagkaroon ako ng amoebiasis before. Oo, 'di ba? Parang nandiyan na siya sa katawan mo.
Mm. Lifelong, lifelong na siya. Hindi na siya mm, hmm. Kaya ang nangyayari yes, kaya parang ano, sarap na sarap ka sa kinakain mo tapos madaling araw ganun o kaya katanghalian, kumakalab na, humihilab na siya, gano'n kasi ang nangyayari. Kaya minsan din kahit sobrang tempted kong kumain, kasi talaga 'pag nasa ano ka, hepa-hepa village kasi ang tawag namin do'n. <chuckles> Kapag <laughs>
Parang nati-triggered na lang. Oo. Mm, mm. Mm, mm. <laughs> Totoo naman, totoo naman.
Kapag nasa hepa village ka na, ala, grabe yung tukso 'no. Pero yun nga, kailangan ko ding iwasan. Ikaw ba, baka may may mga ano, may amoebiasis ka din yata nabanggit mo?
Mm. Totoo.